E ma no non lo so se dipendesse dal fatto che, ehm, erano 3 pesti loro o se piuttosto ci fosse dietro una specie di ehm, di di mhmm, <smacks lips> di profezia o di maledizione o di di di di roba del genere. Fatto sta che lo guardavo come se, non lo so, fosse acqua nel deserto, ma avevo una paura enorme di questa serie. Io tutte le sere aspettavo che arrivasse l'orario per guardare 'sto ehm, <tsk> questo questo telefilm, ma in realtà me la facevo sotto <chuckles> perché
<chuckles> Mh, ma le mhmm, ah okay, okay. Mh-mh. <chuckles> Ah. Telefilm? Eh. Ah, <chuckles> era un horror per te.
<chuckles> Ma sì, in realtà, cioè non succedeva niente di che, perché ovviamente era in primissima serata sulla RAI, quindi era una cosa assolutamente innocente e innocua. Però c'era questa atmosfera di di di catastrofe latente, per cui se 'sti come diavolo si chiamava? Non mi viene in mente. Mi viene Valentino, ma non era Valentino.
No, no. Eh beh. <chuckles> Mh-mh, se si fossero incontrati sares sarebbe successo qualcosa di grave, di di di
Sarebbe successo qualcosa di grave. Tra l'altro non meglio identificato, quindi anco cioè non sono mai andata così avanti nella trama da sapere che cosa sarebbe successo se si fossero incontrati 'sti tre ti 'sti 3 ragazzini
Mh. <chuckles> Ah. Sì, sì. Ragazzini. <chuckles> Ma con chi lo guardavi?
e Ah lo guardavo in realtà con la mia famiglia perché era orario ti ripeto, orario di cena, quindi stavamo stavamo mangiando, stavamo non mi ricordo se era dopo il TG o prima del TG, perché, ehm, a casa mia le <chuckles> quando ero piccola la giornata era scandita dal TG, quindi, ehm, ehm, quel quello della sera era sacrosanto quindi; ehm
Mh-mh. Ah okay. I telegiornali. Eh beh. Quindi quindi ti sedevi a tavola aspettando la cena o cenando con la tua famiglia e avevi il terrore di guardare questo telefilm, dove poteva succedere qualcosa di grave che non si sa cos'è. <chuckles>
Sì. <laughs> Esatto, sì. Mi ricordo questa sensazione assurda per cui, ehm, c'era questa uhm, questo questo senso di di ehm, di tragedia, questo senso di pesantezza che che che aleggiava su sulla tavola in realtà, mi viene in mente, perché e e io face continuavo a fare domande, mi ricordo, mi mi chiedevo una serie di cose ai miei e dicevo: "Ma ma ma che succede? Ma perché succede? Ma perché? Ma loro sono fratelli? Ma loro che che che come che" cioè cioè cercavo di capire insomma
Sì, sì, sì. <chuckles> Mh. Mh. <chuckles> Er eri